آه، طَب كويس جدًا إن أنتِ يعني بتقدري تتأقلمي مع موضوع الأكل، طَب في العزومات بقى يعني وتحديدًا في قصة الأكل لمّا تكوني بقى مع ناس بيقعدوا يدوكِ أكل كتير وأنتِ بقى كُلي ومش عارف إيه ولو كده قُمتِ من غير ما تخلّصي يقول لِك أنتِ ما أكلتيش. كنتِ بتتصرّفي إزاي؟
<laughs> والله آآ، أنا باكُل على قد طاقتي، لو أنا مثلًا لسّه جعانة وهُم قاعدين مثلًا يضغطوا عليّا باحاول إن أنا أكُل بالراحة أو ببطء، بحيث إن أنا أبقى أبان قدامهُم باكُل مثلًا وفنفس الوقت مايقعدوش يقولوا لي كُلي، كُلي، فبصراحة باكُل براحتي خالص، ما باكُلش بسرعة عشان برضو ما يقعدوش يضغطوا عليّا وأكُل زيادة عن عن حاجتي، لأن ساعات لمّا بقول لهُم بيقعدوا يقولوا بقى هو أنا الأكل وحش هو الأكل مش عاجبك طَب هو أنتِ مش عايزة تاكلي عندنا! طَب إحنا مش هنيجي ناكُل عندكم، اللي هو شغل العيال الصغيرة ده <chuckles> بالضبط آه، فبصراحة باحاول إن أنا أكُل براحتي خالص بحيث إن أنا ما أقومش أول واحدة أو أستنّى حد يقوم وبعدين أقوم بعده عشان إيه ما حدِّش يمسك فيّا. <chuckles>
آه. آه. أيوه. إمم. <chuckles> بيضغطوا عليكِ، آه. آه. آه، اللي هو أنتِ خلاص قُمتِ بقى فما حد يعني في حد مع قبل لِك، فخلاص ما فيش عندك حجّة ما عندهُمش
بالضبط، اللي هو عادي، مش أنا اللي هابقى بقى مصدر ال اللي هو التركيز اللي هو يقعدوا يركّزوا معايا إن أنا اللي قُمت، لمّا يلاقوا كذا حد قام خلاص الموضوع تمام.
أوكي، طَب ده كان في الروتين بتاع النوم والأكل هل في حاجات تانية كنتِ بتبقى حطّاها في روتينك وبتحسّي اللي هو إن أنتِ محتاجة تضبطيها؟
بصراحة آه، يعني أنا باحب أوي إن أنا آخُد معايا حاجات وأنا مسافرة، باحب أوي آخُد معايا اللي هي المخدة اللي باحطها على رقبتي عشان أعرف أريّح شوية في الطيارة مثلًا، وباحب أوي مش عارفة ليه، باحب أوي إن أنا آخُد مُرطِّب معايا إن أنا أرطّب وشي، باحس إن أنا جسمي كله بيبقى ناشف في الطيارة، ما أعرفش ده ليه يعني دي حاجة ليها علاقة بجد بالجو أو كده أو حاجة علمية والّا أنا اللي بألّف، إيه؟
أيوه. إمم. في الطيارة؟ آه. <chuckles> الم المسافة اللي طلعتيها؟ آه، يمكن ليها علاقة بالمسافة بقى اللي فوق.